Mi racconti di u una volta in cui, ehm, il tuo piano, no, è saltato, ma alla fine è andata meglio così? C'è
Allora te ne rac te ne racconto una una delle tante. Allora, io ero sul mio, mhmm, volo, dovevo andare dovevo andare in Egitto, ehm, purtroppo dovevo andare per lavoro e non per vacanza. Ehm, quindi, ehm, per me il il laptop è fondamentale. Cosa è successo: sono arrivato, ehm, in aeroporto, ehm, imbarco tranquillamente la valigia e passo poi per i controlli di sicurezza. Ai controlli di sicurezza un po' di anni fa ti facevano tirare fuori i computer, laptop tutti i dispia i disposi mhmm, dipende molto dall'aeroporto da dove parti. Alcuni aeroporti hanno già i nuovi sistemi e quindi non ti fanno tirare fuori gli apparecchi elettronici, gli aeroporti un po' più piccolini, ehm, o meno tecnologici devi ancora tirar fuori liquidi e, ehm, apparecchi elettronici dallo zaino, bagaglio a mano.
Ah. Immagino. Ah, se non sbaglio lo fanno anche adesso, no? Ecco. E quello per te è stato un problema, il fatto di doverlo tirare fuori dal, uhm
È stato un problema perché: perché, ehm, io s t mhmm, normalmente arrivo sempre molto prima in aeroporto perché mi metto a lavorare in lounge mangio qualcosa, me la prendo me la prendo con con molto comodo. Esatto. Quindi cosa cosa è accaduto: tiro fuori questo computer, il computer passa sotto sotto lo scanner, io riprendo tutti i miei i miei effetti personali, prendo, arrivo alla lounge...
Con calma. Mh-mh. Sì.
apro lo zaino e non c'era il computer.
No! Ma che storia.
Quindi il mio computer era sparito. In più...
Ma perché te lo sei dimenticato lì dopo il controllo? Cioè, tu non non ri non ricordi di cioè, vabbè può succedere, imma
Esattamente, esattamente. No, io l'ho lasciato proprio io ho lasciato il mio MacBook proprio dentro la, ehm, scatoletta da solo, lì, abbandonato a sé stesso, abbandonato a sé ste esatto. Sì, sì, sì, esatto. Quindi io l'ho praticamente abbandonato abbandonato lì. Ehm, arrivato nella lounge apro lo zaino e non avevo neanche chiuso tutto lo zaino. Quindi io appena vedo lo zaino leggermente aperto dico: "Ecco, qua mi han fatto il computer".
Eh, chissà quante volte succede, sì comunque ho sentito di telefonini, Airpods, un sacco di roba. Mh-mh. <chuckles>